Kak, kalau ngomongin passion nih ya, Kak, yah, kadang-kadang kan orang pengen, eee, misalnya mau kerja ikut, eee, sesuai passion-nya gitu kan. Atau mau melakukan apapun sesuai passion-nya gitu, nah tapi kadang-kadang kenyataannya ketika, eee, ngikutin passion-nya itu susah gitu kan. Menurut Kakak nih gimana sih bedanya antara hobi yang lewat dan passion yang apa ya, yang bisa tahan lama gitu loh, ha atau cuma kayak passion itu cuma sekedar hobi atau passion ini bisa tahan lama gitu, bedanya apa nih, Kak?
Mhm. Mhm. Mhm. Mhm mhm. Eee, se menurut sepengalaman aku ya untuk membedakan antara passion yang akan bertahan lama dan juga passion yang hanya numpang lewat gitu kan. Eee, lebih ke ini aja sih, kayak lebih ke membedakannya tuh kayak apa ya kayak me apa ya, kayak berdasarkan apa yang dirasakan aja sih kao kalau menurut aku sih. Dan contoh misalkan aku, eee, aku ketika belajar ataupun eee, apa ya mempelajari membuat konten aku kan memang bekerja di bidang, eee, puatan pembuatan konten kan. Dan aku udah be langsung berfikir. Berfikir, "Wah ini, eee, aku suka nih buat ngerjain ini," gitu kan buat bikin konten-konten gitu kan. Nah dari situ aku tuh kayak udah udah tahu ini akan jadi, eee, passion aku dalam jangka panjang dan juga mungkin akan jadi, eee, sumber penghasilan aku ke depannya. Dan aku berpikir seperti itu dan terbukti sampai sekarang aku masih, eee, apa ya bisa dibilang eee, berkecimpung di dunia kreatif terus-menerus ya selama 10 tahun lebih kan, itu sampai sampai segitunya gitu kan. Dan kalo heeh.
Oke. Iya. Oke. Wow, luar biasa. Oke itu pertama kali itu pertama kali Kakak sadar bahwa Kakak suka passio apa suka maksudnya kayak, eee, bidang apa ya tadi, eee, kreatif kayak gitu itu heeh, buat konten buat konten kayak gitu itu dari itu awal mulanya nih, Kak. Oh, dari SMA kenapa kenapa waktu itu suka itu mungkin kayak ada kejadian-kejadian yang menurut, Kak eee, jadi Kakak suka gitu kan?
Buat konten, heeh, kreatif. SMA. Heeh. Heeh. Oke, jadi itu sebenarnya kejadian tuh kayak gas enggak disengaja ya. Jadi gini, dulu tuh aku waktu SMP, eee, aku memutuskan untuk, eee, sekolah SMA tadinya gitu kan. Tapi orang tuaku dulu bersikeras agar aku masuk SMK dulu tuh.
Iya. Oh.
Ya udah lah aku nurut aja dan untuk jurusan pun yang menentukan itu adalah orang tuaku sendiri, ayahku terutama gitu. Terus kata ayah bukan, heeh, karena karena aku sebenarnya pengennya masuk SMA gitu kan tapi, eee, ayahku bilang, "Masuk SMK aja supaya nanti bisa kerja, kalo dah kerja bisa kuliah" katanya gitu kan. Oke lah aku aku
E Ob bukan Kakak ya? Bukan Kakak ya? <chuckles> Oke oke memang orang tua ada jangka panjang lah ya ibaratnya gitu ya, Kak, ya?
Iya, he heeh, ya udah lah aku nurut aja lah gitu karena kalau nggak nurut nanti aku takut durhaka gitu kan. Ya udah lah aku nurut, eee, masuk SMK dan aku dulu masuk jurusan multimedia dulu tuh. Nah, eee mhm, pada saat itu aku, eee, ketika tahu mata pelajaran multimedia itu dan belajar tentang, eee, konten pembuatan konten dari mulai audio, visual, kemudian, eee, programmer dan lain-lain gitu kan. Karena kan multimedia itu kan mencakup semua kan, IT dan juga konten.
Oke, multimedia. Bener.
Nah dari situ aku merasa, "Wih, ini seru nih," gitu kan. Dan aku yakin ini prospek banget ke depannya selain aku suka dan, eee, apa ya namanya pembuatan konten atau pun dunia hiburan itu akan selalu ada sampai kapan pun gitu kan ya sampai ya sampai akhir pun ada terus hadama hiburan kan, karena konsumsi untuk setiap orang kan. Nah dari situlah aku tuh kayak, "Wah ini, passion passion ini kayaknya cocok buat aku tekuni," gitu kan "untuk jadikan, eee, penghasilan aku ke depannya," gitu kan. Dan anehnya ya dari semua teman-temanku seangkatan itu, hanya aku sendiri yang bertahan sampai 10 tahun di bidang ini, di bidang kreatif.
Bener bener. Oh gitu. Wow, luar biasa dong. Kak, emang kalo teman-temannya kemana habis ke multimedia, apakah ketika udah kuliah beda jurusan lagi? <chuckles> Oh, oh eh nggak kalau dari multimedia kuliah ambil jurusan apa teman-temannya, Kak? Aku penasaran loh.
Iya. Beda jurusan. <laughs> Eee, teman-temanku malah ngambil kayak, manajemen, terus kayak ambil teknik industri, kemudian teknik informatik ada sih teknik informatika. Tapi pada akhirnya mereka bukan bekerja di bidang teknik informatika. <chuckles>
Oh. Oh gitu, bedanya? Oh oke oke hasil akhirnya nggak di situ gitu ya ibatnya ya, oke.
Iya. Nggak di situ, dan karena ketika aku mengadakan eee, ya ketika kami ada reuni kan, ada reuni itu, aku tanya pekerjaannya di kantor ini, kantor ini, kantor ini, gitu kan. Nah terus aku bilang, "Lah yang bidang multimedia cuma aku doang," gitu kan. Padahal aku di di di di kelas tuh rankingku lima bas eee, li lima besar bawah. <chuckles>
Oke, be oke oke oke, paham paham. Tapi malah Kakak yang lebih bertahan sampai sekarang gitu ya, Kak, ya?
Enggak, heeh. Iya aku yang bertahan, mungkin ya sebenarnya aku sebenarnya tipikal orang yang malas ya, jadi aku cuma tertarik dengan apa, aku cuma tertarik mempelajari hal yang aku suka. Jadi kayak pelajaran akademis-akademis tuh aku nggak nggak terlalu minat, jadi aku nilainya jelek-jelek. Tapi kalau pelajaran, eee, berkaitan dengan mult multimedia aku bagus, gitu.
Wow! Multimedia. Oh oke, ya memang kan setiap orang kan tidak menguasai semua hal kan. Oke tapi, eee, kalau Kakak pernah mencip apa pernah nggak Kakak menciptakan suatu kreativitas yang itu tuh bisa menjadi apa ya, eee, mungkin jadi pendapatan Kakak pertama kali atau gimana menjadi momen-momen tertentu ada nggak sih yang Kakak ciptakan itu bisa menjadi kenangan tersendiri gitu loh, Kak?
Iya, heeh heeh. Mhm. Ada sih, ada ada dan itu pertama kali project pertama ya ketika aku sudah lulus karena kan aku jujur kuliah dua kali nggak nggak iya nggak tamat ya berhenti terus gitu kan. Nah terus, eee, ini, eee, passion-ku ini kan yang dibidang kreatif ini, eee, aku dapat, eee, kayak tawaran dari temen temen satu circle kayak buatin desain gitu kan. Dari situlah, eee, kayak aku tuh, eee, bikin desain untuk produk dia karena kan dia punya toko parfum kan, terus kayak aku bikinin, eee, label parfumnya, kemudian logonya kemudian, eee, spanduk depan toko parfumnya gitu kan. Dan itu, eee, toko parfum aku agak agak bangga juga sih, karena di daerahku tuh kan kota kecil nih ya, nah cema toko dia doang toko parfum yang paling gede gitu ya, paling bagus paling mewah gitu ya, jadi aku a agak agak ada perasaan, "Wih, keren juga nih," gitu. <chuckles> Heeh heeh heeh.
Ada, apa? Oke, nggak papa. Oke terus? Iya. Oh. Banggalah ya banggalah ya. Iya, eh itu itu pertama kali itu Kakak ditawari langsung karena memang sudah kenal atau gimana itu waktu itu, Kak?
Mhm. Udah kena, karena kebetulan dia tuh sahabat aku banget gitu.
Oh. Oh dia langsung percaya sama Kakak ya padahal itu pertama juga project Kakak ya, oke.
Iya. Iya, heeh. Itu udah udah karena kamu udah berteman lama banget dari SMP juga kan kemudian ketika dah lulus, dan dia tau aku bekerja di bidang desain dan kreatif gitu kan. Nah dia minta tolong buat dibikinin atau mendesainkan, eee, tokonya gitu.
Oke, setelah itu, eee, teman Kakak puas nggak dengan hasil kinerja Kakak, atau gimana?
Mhm, ya alhamdulillah puas. Karena, eee, ke apa ya, aku ngerjain sesuai dengan brief yang dia kasih yang pengen elegan tapi tetap, eee, punya nilai jual mewah gitu kan di dia yang luxury gitulah.
Puas. Oke, tapi Kakak berarti sekarang ini ya, eee, buka bidang jasa, e berarti jasa ya masuknya ke jasa ya kalau kreatif, ya, Kak, ya? Nah itu, eee, bidang jasa kreatif itu dari apa dari tahun berapa? Kan itu kan, itu emang sudah mem waktu, Kak, eee, Kakak dapat project baru itu memang Kakak sudah buka jasa atau memang baru, eee, dapat tawaran aja belum ada kepikiran buka jasa atau gimana waktu itu, Kak?
Gitu. Iya. Heeh. Sebenarnya sampai sekarang pun aku nggak nggak sengaja buka jasa ya, tapi lebih ke kayak orang tuh minta tolong sendiri gitu. Aku nggak nggak nggak sengaja kek misalkan kayak daftar di sebuah platform terus aku menawarkan jasaku nggak. Karena kenapa, ketika aku menawarkan jasaku di platform tersebut tuh kayak aku menjatuhkan nilai hargaku sendiri karena kan pasarnya tuh kayak murah banget gitulah. Aku nggak mau di disamakan dengan orang-orang yang memang, eee, apa ya mau menurunkan kredibilitasnya ataupun standarnya demi, eee, bayaran yang nggak sebanding. Karena menurutku tuh aku kerjanya kan pakai kualitas kan, nggak cuma asal jadi. Jadi ketika aku melihat ada job yang memang di internet tuh banyak tapi murah tuh aku nggak nggak ambil gitu. Aku lebih baik mengambil yang memang orang yang butuh tenaga aku, dan udah tahu hasil aku gitu.
Oh. Oh gitu. Oke. Oke, memang ya namanya apa ya, eee, jasa itu kan tergantung ini ya kitanya ya ke eee, tidak apa ya namanya ibaratnya kalau ngapain, eee, murah-murah tapi kalau kule kualitasnya lebih bagus ya main harga aja gitu. Nggak papa kalau mau ya mau, kalau nggak ya nggak, gitu ya. Tapi memang Kakak biasanya client-nya itu, eee, orang ken orang-orang kenalan Kakak, eee, dari mulut ke mulut atau gimana sih waktu itu, Kak, eee, sampai sekarang bertahan itu?
Heeh. Main harga di kualitas. Iya. Mhm. Heeh, lebih dari mulut ke mulut sih karena aku nggak nggak nggak sengaja menawarkan ataupun bikin brosur apa nggak, di lebih ke mulut ke mulut. Jadi kayak, eee, kan misalkan temanku bikin banner nih atau misalkan, eee, apa namanya tuh desain kan, terus nanti kan ada temannya tuh lihat, "Ini nih yang desain siapa, bikinnya kemana?" Nanti kan dia akan merekomendasikan gitu. Jadi ya udah dari dari mulut ke mulut aja, karena marketing yang paling baik itu adalah mulut dari dari mulut ke mulut, gitu. <chuckles>
Mulut ke mulut, <chuckles> karena mereka udah percaya ya, Kak, ya, dengan hasilnya ya, oke. Tapi ada nggak project Kakak yang jauh gitu loh, Kak, mungkin kalau, eee, bukan di daerah provinsi k Kakak aja mungkin beda provinsi, atau mungkin beda negara, pernah nggak dapat project-project kayak gitu, Kak?
Iya udah tahu hasilnya, gitu. Mhm. Beda negara belum, aku belum pernah karena, eee, karena apa ya mungkin belum ada channel-nya juga dan kalau misalkan pengen dapat project beda negara tuh kan kayak aku harus daftar di website-website freelancer gitu kan. Dan, eee, menurutku bayarannya terlalu murah sih karena kebanyakan mereka butuh jasa untuk konten YouTube kan, aku nggak nggak ambil gitu kan. Jadi aku lebih baik kayak orang butuh ya udah ayo gitu kan, kayak ya udah ayo jalan gitu kan. Dan project yang pernah aku kerjain sih paling kayak ke daerah Jakarta, Bogor sih kebeb be tapi kebanyakan di Jakarta sih atau daerah-daerah masih daerah Indonesia lah gitu kan belum yang jauh-jauh banget.
Iya. Bener. Oh. Iya iya iya bener. Ya intinya beda provinsi aja ya gitu ya, Kak, ya. Tapi Kakak ini berarti, p eee, ini, eee, kerjaan utama Kakak atau mungkin sampingan Kakak, atau gimana sih untuk yang apa, eee, bidang kreatif ini?
Heeh heeh heeh. Heeh. Utama dan sampingan, karena bisa dibilang kerjaan utama aku itu bisa jadi portofolio aku juga gitu kan maksudnya ketika ada orang lain yang, "Pernah nggak bikin ini?" "Pernah," "mana?" "Nih." "Oh, iya," gitu kan kayak gitu.
Oh. Oke oke, berarti Kakak ini ya berdiri sendiri ya sampai sekarang ya?
Ak akut aku join sama teman, maksudnya bukan join sih aku kerja di sebuah perusahaan punya temen. Tapi aku pun punya fee dari setiap project yang dikerjakan oleh kantorku itu, sama aku pun ada nerima tawaran dari temennya atau temennya temen gitu.
Oh, oke. Oke oke oke. Tapi untuk keluarga mendukung ya, Kak, dengan karir yang Kakak sekarang jalanin ya, Kak, ya? Nggak ada kayak misalnya, eee, Kakak kan sudah punya pengalaman baru eh punya pengalaman banyak di bidang ini ya passion-nya Kakak gitu. Terus, Kak, eee, masuk keluarga, "Udah lah berdiri sendiri aja ngapain ikut orang?" Kan ada yang beberapa orang tua yang punya pemikiran begitu kan. Nah itu gimana kalau keluarga?
Iya, mendukung. Heeh. Ada ada, tap ada. Nggak, sebenarnya itu bukan keluarga aja sih, aku pun pengen sih kayak berdiri, sendiri kayak bikin PT sendiri gitu kan perusahaan sendiri, sambil ya jadi mengibarkan bendera sendirilah ya. Cuma, eee, aku b lebih milih kayak sabar dulu deh, jangan dulu deh, soalnya anakku masih kecil gitu, kan. Jadi takutnya tuh karena, eee, apa ya, eee, mencari apa ya mencari pasar atau mencari klien itu tidak semudah, eee, membalikkan tangan kan, mungkin perusahaanku sekarang tuh kayak terkesan gampang dapat client tuh karena mereka udah punya dasar yang banyak gitu kan, dasar yang baik sehingga kayak client itu datang sendiri gitu kan. Kalau aku kan beda lagi gitu kan, aku nggak mungkin kayak misalkan di belakang nyolong client atau bisa mengambil client perusahaanku ya dari belakang atau nikung gitu kan aku nggak mungkin. Aku nggak mau seperti itu jadi aku pengen benar-benar tuh kayak mulai dari modalnya sendiri, client-nya sendiri jadi aku tuh benar-benar kalaupun misalkan harus berdiri sendiri tuh aku nggak mau bersinggungan dengan kantor lamaku gitu.
Iya. Oh gitu. Iya iya. Client-nya oke. Oke, tapi ada jangka a ada ada keinginan untuk membuka sendiri ya, Kak, ya, tapi ada nggak misalnya kan kalau orang kan punya harapan misalnya, eee, 3 tahun atau 5 tahun ke depan diusahakan, eee eee, apa ya impiannya terwujud. Kalau Kakak ada juga keinginan-keinginan itu dalam jangka waktu ke depan gitu?
Ada ada. Mhm. Heeh. Ada, ada ada dan targetku itu li pokoknya aku harus punya usaha sendiri tuh di usia 35 tahun lah maksimal gitu. Jadi aku masih ada waktu sekitar 4 tahun lagi lah untuk aku mengumpulkan modal mengumpulkan relasi dan juga menyiapkan strategi untuk membuat, eee, sebuah perusahaan di bidang kreatif yang siap bersaing gitu.
Oke. Oke, tapi ada nggak sih tips atau trik Kakak untuk bisa bersaing di dunia kayak kreatif kayak gini, ya, Kak? Karena banyak tadi yang Kakak katakan orang-orang tuh mulai bersaing, baik dari segi harga, baik dari kualitas gitu kan ibaratnya kayak gitu ya. Nah, apa yang Kakak lakukan untuk persaingan yang, e semakin banyak ini, agar tetap bertahan di industri apa ya, krea bidang kreatif ini gitu ibaratnya?
Mhm. Banyak. Iya, heeh. Mhm. Kalau tips dan saran dari aku sih, eee, perbanyak ini aja ya perbanyak update tren, eee, dunia kreatif pada saat itu gitu kan. Pada saat ini ya yang sedang berjalan kemudian, eee, update terus kayak misalkan tuh perubahan-perubahan atau pun update-update teknologi terutama sekarang kan ban banyak, eee, software-software yang basisnya itu kan AI gitu kan. Eee, nah, eee, selaku di di dunia kreatif tuh harus bisa berbaur dengan AI jangan sampai, eee, orang yang bekerja di bidang kreatif-kreatif itu tergantikan oleh AI. Jadi kita harus bisa membuat membuat suatu karya yang memang benar-benar otentik sehingga bahkan AI pun akan sulit untuk menirunya gitu. Jadi, eee, bikin yang otentik yang bisa apa ya tidak bisa dieksekusi oleh si AI itu gitu jadi lebih ke idenya harus harus otentik gitu.
Iya. Iya, bener bener. Iya, bener bener sih kata Kakak sekarang itu <chuckles> teknologi semakin canggih berarti manusia juga harus semakin kreatif ibaratnya kayak gitu ya. Wow, luar biasa loh, banyak hal yang bisa didapat nih dari Kakak gitu kan, bisa bertahan mungkin kalau Kakak, eee, apa namanya tadi bilang bahwa manusia itu kan tidak semua harus semua dikuasai tapi dengan apa yang dikuasai Kakak bisa bertahan sampai sekarang, itu luar biasa menurut aku ya. Oke, nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya sama Kakak ya. Sampai jumpa, Kak.
Heeh heeh. Iya bener. <chuckles> Iya. Iya. <chuckles> Oke siap. Makasih ya, sampai jumpa.